Para sakin po ano, makakatulong din yung, ah, komunikasyon na palagi, kasi kung minsan eh, dahil din po sa ka-busyhan ngayon, <chuckles> minsan eh, ano po, nakakalimutan din makipag-communicate, 'di na po updated parang ganon po, sa mga kaibigan para alam din po natin, hmm, kung ano po yung nangyayari sa kanila ganon. <scoffs> Yun po.
Ah, kumbaga magka-catch up kahit 1 beses. 2 o 3 sa isang buwan, ikaw ba ganun ba kayo ng mga kaibigan niyo?
Opo. Mm. Opo.